Mhmm, <exhales> cioè non è un giorno in cui ti guardi allo specchio e dici: "Okay, ehm, sono a posto." Ehm, e per me è più simile a una manutenzione quotidiana, no, ehm, a volte ti riesce, a volte un po' meno, ehm, ma è il fatto di provarci che fa la differenza, no, ehm diciamo che la prima cosa che faccio quando mi sveglio è molto semplice. E mi prendo un minuto, cioè ma veramente un minuto per chiedermi in che stato sono io, cioè come sto.
Okay, in che senso? Cioè, devi coltivarla? Okay, è vero. Mh. Come stai, okay.
Ehm, non è un come sto generico, ma proprio, mhmm, <clicks tongue> ho energia? Ehm, sto partendo in questa giornata con dell'ansia? Ehm, mi sento in ritardo, inadeguato, sovraccarico? Faccio proprio una piccola piccola analisi. Lo faccio seduto sul letto, prima di prendere in mano il telefono o so o controllare le notifiche di lavoro e quant'altro, sì. E questo mi salva perché se non riconosco come sto, ehm, passo il resto della giornata a reagire in automatico. Ehm, a volte scrivo anche qualche riga sul quaderno, uhm, su come mi sento. Ehm, sì, mhmm sì, sì, sì, mhmm, altre volte faccio un respiro profondo e basta e poi e poi parto. Ma q quel gesto lì mi dà una mini ancora, no, come dire: "Sto iniziando io la giornata," no, "Non è il caos che mi ci sta trascinando dentro," ecco.
Mh, proprio come primissima cosa, proprio appena sveglio. Okay. Ah dai, è proprio un quaderno o parli di una sorta di diario magari? Eh. Ah, carino. Sì, non è il dovere, ma è più il fatto che io l'ho scelto di di svegliarmi e vabbè, beh, è una bella è bello, mi piace come punto di vista. E da da quanto lo fai?
Esatto. Sì, esatto, questa è la mia routine.

<clears throat> Qualche frase gentile detta a tè stesso? Perché, mhmm, ammettiamo che ogni tanto abbiamo bisogno di essere coccolati, e se non lo fanno gli altri, possiamo anche farlo noi.
Mh. Sì.
Ehm, un limite sui social, mhmm, cercare di evitare di guardare continuamente questo mhmm, questo sovrabbondare di sovraesposizione anche artificiosa, no, artificiale, ehm, super edulcorata, portata agli estremi no, di p di profili di gente che fa cose che poi in realtà non fa realmente, che comunque ti fanno male, perché ti fanno pensare, insomma, di essere sempre un po' indietro. Ecco, tagliare un po' <smacks lips> cioè e basta con 'sti viaggi, e Dubai, mhmm, tutte queste scene insomma da da da persona arrivata, che poi non sono mai vere. Ehm
Mh-mh. Di un po' inferiore anche a vol No, alla fine di solito cioè, dove c'è c da una parte, manca dall'altra ho ho imparato
Sì, sì, sì, mhmm, parliamoci chiaro, molte sono solo delle vetrine finte addobbate a dovere. E poi una persona con cui parlare con onestà, mhmm, quindi un amico, un parente, qualcuno. Non serve rivoluzionare niente, tutto troppo in fretta. Ehm, serve solo iniziare da qualcosa che puoi replicare, tutti i giorni, anche nei giorni storti, ehm, che in qualche modo ti aiuti.
Sì. Mh-mh.
Poi chiaro, ehm, se non ce la si fa, e se serve, non bisogna vergognarsi anche a chiedere aiuto a un professionista, perché no? Ehm, che ti può guidare comunque in un percorso di maturazione, di consapevolezza che magari tu da solo non puoi raggiungere, no, e chiedere aiuto in questo senso, davvero, smettiamola di, ehm, demonizzarlo perché non è una debolezza, cioè è un gesto di forza, cioè è veramente un gesto di forza. Ehm
Certo, quello mai. Mh. Demonizzato, esatto. No, anzi è il contrario. No, sono perfettamente d'accordo, è stato demonizzato, proprio perché c'è so, questa cultura che dobbiamo farcela da soli, specialmente noi noi uomini, abbiamo un po' di più questa
Sì, abbiamo questa imposizione assurda dell'uomo che si deve fare da solo, sì.
questa imposizione, ehm, eh, ci fa solo che male quindi, superarla, è è anche, proprio come dici tu, un atto di coraggio, che stia andando contro un'idea che ci è stata inculcata, no, da dalla società. Senti
Certo. Sì, sì, il lavoro sull'autostima, è veramente come imparare a suonare uno strumento. All'inizio suona male, poi piano piano, insomma, inizi a sentirti capace, secondo me il paragone può essere questo.
Sono d'accordo. Senti, è stato un discorso veramente interessante, mi ha mi ha dato belli spunti. Ti ringrazio, sai.